Pues mira que sí lo he hecho
Ajá.
No muy, co no no mucho, porque, precisamente, cualquier m minuto, cualquier segundo con mi niña es preciado para mí, y no es que tenga mucho. Entonces, <clears throat> sobre todo, yo llego tarde a la casa, entonces, pues ella ya está cansada de todo el día. Entonces, eh, trato de de no hacerlo mucho, porque para como te digo, o sea, me encanta estar con mi niña, y yo estoy segura que a ella también le hace falta estar conmigo, entonces, para mí, ella es totalmente una prioridad. Pero sí, cuando hay la oportunidad de salir a comernos algo juntos, em, e en en equipo, con los del trabajo lo hago, y yo creo que hasta ahora no ha sido difícil, em, como mezclarme en el trabajo, creo que ha sido superbien, o sea, me he llevado muy bien con todos. Bueno, considero que yo soy una persona muy amable, muy abierta, muy social, que realmente nunca ha tenido problema con ese tipo de cosas, pero somos compañeros de trabajo, y y nos llevamos bien, superbien. Pero, a pesar de que nos llevemos bien y mantengamos una buena relación, pues no quiere decir que, como tal, seamos amigos cercanos, esos amigos íntimos, ¿no? Que no son muy fáciles de conseguir y que tuve que dejar en en mi en mi ciudad anterior, que eran, precisamente, pues mi red de apoyo.
Claro. Por supuesto. Claro. Claro. Ujú. Excelente. Ujú. Qué bueno. Cierto. Tu red de apoyo, ajá.